อ๋อ เหรอคะ ไม่เป็นไรค่ะ เรา เราให้กำลังใจตัวเองนะคะ เรา อ่า ไม่สวยแต่เราน่ารัก อะไรอย่างนี้นะคะ อือฮึ
เออ แกจะแบบ แกจะ ใช่ ใช่ เออ ประมาณนั้น แต่เราจำได้ว่าแกจะแบบว่า ตาโตนะคะ แบบว่าจมูกโด่ง ปากนิดจมูกหน่อย อะไรอย่างเงี้ย เออ ว เออ สวยมาก คมมาก อะไรอย่างเงี้ย เออ อาจจะแบบได้ผิวแม่ ได้ความคมของพ่อ อะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่านะ อือ
อ๋อ อือฮึ ๆ อา ค่ะ ก็คุณปู่หล่อเนาะ คุณย่าก็สวยด้วย อา โอเคค่ะ แล้วยังไงคะ? มีอะไร ค่ะ
ค่ะ อือฮึ ใช่ อ อือ ค่ะ อา แล้วทีก็ ก็จบ ส จบทางฝั่งของคุณปู่คุณย่า ใช่ไหมคะ ก็มาเป็นคุณตาคุณยายบ้างแล้วกันนะคะ อา ค่ะ พอ ซอ ส่วนของคุณตานะคะ เราไม่แน่ใจว่า เอ่อ บรรพบุรุษ หรือว่าคุณ คุณพ่อคุณแม่ของคุณตาเป็นยังไง แต่เท่าที่จำได้ก็คือว่า เพราะว่าคุณตาเขาเสียไปตั้งแต่เด็ก ๆ เลยอะค่ะ เอ่อ แล้วคุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณตาเนี่ยเขาเป็นคุณครูใหญ่ งี้ค่ะ โรงเรียนนะคะ แบบว่าโรงเรียนของต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ สมัย ถ้า ก็ ก็เทียบเท่ากับสมัยนี้ก็ประมาณผู้อำนวยการเนาะ สมัยนี้เขาจะเรียกผู้อำนวยการใช่ไหมคะ แต่สมัยก่อนอะมันจะเป็นคุณครูใหญ่ไงคะ อะฮะ แต่เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ บ้านนอก อะไรอย่างนั้นอะ อืม ประมาณนั้น ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นประวัติของคุณตา เราก็แบบ เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรสักเท่าไรของคุณตา แต่
ค่ะ อือฮึ อ๋อ อือฮึ ค่ะ ๆ อืม อะฮะ อ๋อ คุณ คุณเพิ่ง เมื่อกี้ที่คุณบอกคุณตาเสียไปแล้วตั้งแต่เด็กเหรอคะเนี่ย?
ใช่ ใช่ค่ะ ตั้งแต่ประถม น่าจะสาม สามสี่ ขวบ ใช่ ๆ คุณปู่ คุณตาเหมือนจะ จะไปเร็วกันทั้งคู่เลยค่ะ <chuckles> อืม คุณตาน่าจะไปก่อนคุณปู่ด้วยซ้ำไปมั้ง อืม เรา เราจำไม่ได้ ไม่ได้เลย ใช่ค่ะ ใช่ นั่นแหละค่ะ เออ
อ๋อ ก็ อา ก็เสียใจด้วยนะคะ ช่วงวันเวลานั้น อา ค่ะ อ๋อ ว ค่ะ อ๋อ เหรอคะ อืม ๆ แล้วในส่วนของคุณยายเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย?
ค่ะ คุณยายใช่ไหมคะ ส่วนคุณยายอะ เท่าที่เราจำความได้ ก็คือว่า เอ่อ ที่แม่เล่าให้ฟัง หรือว่าคุณยายเล่าให้ฟังนะคะ คุณ คุณยายเนี่ยเขาจะมีคุณพ่อที่เคยบวชเรียนเป็นพระมาก่อนค่ะ แล้วก็สึกมานะคะ เออ หลังจากนั้นไม่นานก็แต่งงานค่ะ แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเคยบวชเรียนอะค่ะ สมัยก่อนมันเหมือน เคยได้ยินไหมคะว่ามันมีวิชาอาคม คาถาอาคม อะไรงี้พวกนี้ค่ะ คนสมัยก่อนเขา เขาก็จะเล่น เล่น เล่นของ หรือว่าวิชาอาคม มีคาถาอาคม อย่างเช่น เอ่อ เอ่อ ฟันไม่เข้า ยิงไม่เข้า อะไรอย่างเงี้ย ยิงลัง ยิงลำฟันแทงอะไรไม่เข้าอะค่ะ อะไรแบบนี้ เขาบอกว่าคุณตา เอ่อ คุณตา เออ ไม่ใช่สิอะไรนะ คุณพ่อของคุณยายอะค่ะ แกเก่งมาก ๆ เลยค่ะ แกเก่งวิชาคาถาอาคมมาก ๆ เลย
อืม อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ เก่งทางวิชา อา ค อาคม อะไรแบบนี้เหรอคะ?
ใช่ ๆ แล้ว เขา เขาก็เล่า เขาก็เล่าว่า เขาก็เล่าว่าคุณตาเขาจะมี เอ่อ คุณพ่อของคุณยายเขาจะมีหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะ ใหญ่มากแล้วก็หนามาก มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับคาถาอาคมเล่มนั้น อันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะ ซึ่งคุณแม่เองก็ไม่เคยเห็น คุณยายก็ไม่เคย คุณยายอาจจะเคยเห็น แต่ว่าไม่รู้มันไปไหนแล้วอะ มันก็หายสาบสูญอะไรไปแล้วอะค่ะ แต่ว่าเคยมีหนังสือเล่มนั้น ซึ่งมันแบบเกี่ยวกับคาถาอาคมที่แกเรียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ก็ประมาณนี้ของ
โอ้ เหรอคะ? น่าสนใจ อะฮะ อืม อา ค่ะ เออ น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ย แล้วหนังสือไปไหนก็ไม่รู้เนาะ?
ใช่